अ, मैं ना दरअसल आजकल कुछ एक अ, ज़रूरी काम में लगी हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मुझे बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ध्यान से काम करना होगा क्योंकि अ, ज़रा-सी भी ग़लती उम, उसमें बाद में परेशानी आ सकती है। तो पर होता क्या है मैं बिल्कुल सारा माहौल बिल्कुल सेट करके अपनी मेज़ कुर्सी लेके जब शाम को थोड़ा बाकी कामों से उम, फ़ुर्सत मिलती है। तो मैं पूरी तरह से कुर्सी मेज़ में मतलब उम, अ अ, लाइट-वाइट सब कर वो करके पानी भी बगल में रखती हूँ सब कुछ करके मैं जब काम करने बैठती हूँ ना तो मुश्किल से शायद मैं वो जो मेरी ऊर्जा है या जिसे कहते हैं ध्यान करने के लिए जो मेरा एक दिमाग़ मैंने बना रखा है वो करीब 20 मिनट तक तो चलता है ठीक से। पर उसके बाद फ़िर कहीं ध्यान भटक जाता है। फ़िर लगता है कि अच्छा नहीं-नहीं चलो मैं 2 मिनट में ये करके आ जाती हूँ। या ऐसे कितनी चीज़ें मतलब मेरा ध्यान भटकाती हैं और मुझे अक्सर समझ ही नहीं आता कि ये तो मतलब मैं पूरा सारी दिन मैंने सारे फ़टाफ़ट से काम किए कि मैं शाम को ये 2 घंटे दे पाऊँ। पर वो हो ही नहीं पा रहा है और उसके चलते ना मेरा काम लटक-सा गया है और मुझे चिंता ये है कि इसकी अंतिम तिथि भी आ जाएगी और मुझे अभी ये पूरा करना है। कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा। क्या आप मदद कर पाएँगे?
जी। हुँ। हुँ। जी। अच्छा। हुँ। जी। हुँ। जी, जी बिल्कुल मैं आपकी मदद ज़रूर करना चाहूँगा लेक़िन उससे पहले मैं आपसे कुछ छोटे-मोटे अ, प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अ, तो क्या आप मतलब बस जो आपकी ध्यान रखने की जो अ, स्थिति आप बता रहे हो। बस आपको ये काम के वज़ह से ही हो रहा है या फ़िर आप कोई दूसरे घर वाले काम हो गए या फ़िर कोई ऑफ़िस वाले काम हो गए उसके वज़ह से भी आपको अ, कभी वहाँ पे ऐसा महसूस हुआ है?
हुँ, हुँ। उम, महसूस तो बहुत बार हुआ है पर मैंने ना बहुत ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, क्योंकि ज़्यादातर काम वही चलते-फिरते जैसे अब घर के काम हैं, तो देखें उसमें कोई टाइमलाइन तो होती नहीं है कि भई अभी वो करने हैं। अब नाश्ता बनना है तो ठीक है, अगर समय कम है तो चलो भई अ, ज़्यादा ते तैयारी नहीं की छोटा-मोटा कोई चीज़ बना ली। तो दिन भर के काम और कभी नहीं मौका मिला कोई घर में कोई काम करने का तो चलो भई ये सोच लिया सप्ताह-अंत में कर लें, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ध्यान लगा के सारी चीज़ें कर रही हूँ, पर उसमें अगर ध्यान भटकता भी है ना मुझे चिंता नहीं होती। लेकिन इसमें मुझे थोड़ा-सा लग रहा है कि वो ध्यान भटकने का ख़ामियाज़ा भी ना मुझे ही भुगतना पड़ेगा क्योंकि मैं सही बताऊँ, तो एक मैं अ, क्या बोलते हैं किसी एक पब्लिशर के साथ एक किताब पर काम कर रही हूँ, तो वो किताब मुझे एक पब्लिशर ने भी एक अ, नि नियत तारीख़ दे रखी है कि आप इसको पूरा कीजिए तब फिर उसकी एडिटिंग होगी, सारी चीज़ें होंगी वरना तो ये सब चीज़ें फिर अटक ही जाएँगी ना। तो मैं उसके चलते और ये बहुत फ़ोकस करने वाला काम है, अब कैसे मैं चलते-फिरते करूँ? इसलिए मुझे अब समझ में आ रहा है कि वाक़ई मेरी ना ध्यान देने की या ध्यान लगाने की क्षमता ना शायद बहुत कमज़ोर हो गई है, इससे पहले तो मैंने कभी सोचा भी नहीं सच कहूँ इस बारे में।
हुँ। जी। बिल्कुल। ओके। हुँ। जी हुँ, हुँ, बिल्कुल। जी। अच्छा, नहीं मतलब आपने बहुत अच्छी तरीक़े से आपके अ, परिस्थिति को बताया। तो उससे पहले मैं आपसे एक और छोटा-सा प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि अ, ये वाली जो आपकी ध्यान अ अ, ना एक जगह पे ना रहने की जो परिस्थिति आपने कही हैं, वो आपसे अ, पहले भी ऐसे हो रही है या फिर अभी-अभी जो अ, हाल-फ़िलहाल में ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं।
हुँ। हुँ। अ, देखिए, अगर जैसे इससे पहले अगर इतने ध्यान वाला मैंने कोई काम किया होगा, तो वो होगा जब मैं कॉलेज में थी, तो उस वक़्त असाइनमेंट्स देना या परीक्षा की तैयारी करना, तब शायद फिर भी कर लेती थी। और तब क्या था कि एक थोड़ा-सा अ, माता-पिता का डर भी होता था, उनसे भी क्योंकि कुछ न कुछ वो टोक ही देते थे, अगर ज़्यादा इधर-उधर हों तो। तो फिर भी एक चीज़ थी, जिसके चलते मुझे लगता है, मैं वश में थी। अब तो मुझे लग रहा है, मुझे कौन ही टोकेगा? पर मुझे अपने आप पर ही ऐसा मतलब जवाबदेही-सी मालूम हो रही है कि भई, ऐसा कैसे हो गया? ठीक है, मैं मानती हूँ कि मुझे कमी करीब 4-5 साल हो गए हैं उम, कॉलेज भी हो गया है, नौकरी भी चल रही है, तो वो पढ़ने वाली उम्र तो चली गई। मतलब मैं पढ़ चुकी हूँ, जितना पढ़ना है, पर ऐसा तो नहीं है कि उसके बाद मुझे ध्यान लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब अगर मैं एक छोटा-सा काम जो कि मैं अक्सर करती हूँ, किताबों मतलब स्कूल की किताबां किताबों में अपना सहयोग देती हूँ, पर कभी ऐसी दिक्कत नहीं हुई, जैसी मैं अब की बार महसूस कर रही हूँ।
हुँ। बिल्कुल। जी। हुँ। जी। उहुँ। नहीं मैं समझ सकता हूँ आपकी बातें, तो जैसा आपने कहा कि आपको ये जो दिक्कतें पहले भी अ, होती थी लेकिन आप उससे काफ़ी अच्छे से अ, हैंडल कर सकते थे लेकिन अभी आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है। तो क्या आपने कभी अ, किसी इंसान से जैसे आपके कोई करीबी दोस्त हो गए या फिर आपके माता-पिता से इन चीज़ों के बारे में आपने कभी बात की है?
उम्म अ, की भी है तो उन्होंने मैं सही बताऊँ तो बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया, उन्होंने कहा, "कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हो जाएगा।" और होता है ना कि माता-पिता तो फिर ये कहते हैं कि, "कोई बात नहीं घर परिवार सँभालो वो ज़्यादा ज़रूरी है।" पर ऐसा नहीं है घर परिवार तो सँभल रहा है, पर बाकी भी तो लक्ष्य हो सकते हैं इंसान के। तो इसलिए मैं उनको तो ज़्यादा इसमें नहीं तंग करती, हाँ, दोस्तों से बात की है तो वो लोग कहते हैं कि ये समस्या आजकल कई लोग झेलते हैं, तो इसमें थोड़ा सा उन्होंने मुझे बोला कि अ, "संगीत सुना करो।" ऐसे कुछ-कुछ उन्होंने चलते फिरते हिदायतें दी पर मैं सच कहूँ तो, मैंने अभी तक कुछ भी आज़माया नहीं है, पर हाँ अ, कुछ चाहती तो हूँ इस विषय में कुछ तो करना।
जी। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ओह! जी, जी। नहीं मैं आपकी बातें ज़रूर द समझ सकता हूँ। तो अ, जैसे कि आपने कहा आपने अपने करीबी दोस्तों से कुछ सलाह ली थी लेकिन आपने उन चीज़ों को कभी, कभी आज़माया नहीं है। तो क्या आपने अ, कोई ऐसा अ, मेडिटेशन हो गया या फिर आप कोई योगा सुबह-सुबह करते हो या फिर आप वो भी नहीं करते हो?
हुँ। उम, योगा का ऐसा है कि मैं पूरी तरह से उसको अपनी अ, दिनचर्या में नहीं ला पाई हूँ। जैसे अम, एक तरह से आप मानिए कि जैसे सोडा वाटरी जोश होता है ना कि कुछ दिन तो बड़े जोश में कर लिया और बड़ी खुशी भी होती है, पर उसके बाद फिर वो एक दिन ऐसे चौपट होता है कि फिर दोबारा योगा 1 महीने बाद ही होता है। तो अ, सच में योगा कैसे होगा वाली जो अ, चीज़ है वो मेरे पे बिल्कुल अ, सूट करती है, क्योंकि अ, ऐसी चीज़ों के लिए मैं चाहती हूँ सुबह में करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए दिन में या शाम में फिर वो समय या वो माहौल नहीं बनता। तो सुबह-सुबह मैं जानती हूँ कि योगा मुझे अच्छा भी लगता है करना पर कुछ ऐसा होता है कि देर से नींद खुली फिर अ अ, अचानक जब काम आपको करने होते हैं, तो फिर प्राथमिकता अपने गोल को आप कम देते हैं, फिर लगता है कि चलो नाश्ता बना लो, ये कर लो और फिर निकलो घर से। तो इसलिए फिर योगा सबसे पहली चीज़ होती है, जो कि पीछे चला जाता है और फिर वो छूट ही जाता है। तो इसलिए मैं सच बताऊँ तो मैंने करने की कोशिश की है पर उम, हो ही नहीं पाया।
हुँ। जी। <chuckles> बिल्कुल। जी। हुँ, बिल्कुल। बिल्कुल। हुँ। जी, जी नहीं मैं आपकी बातें बहुत अच्छी अच्छी तरीक़े से समझ सकता हूँ। तो इसके साथ मैं आख़िर में आपसे ये एक छोटी-सी चीज़ पूछना चाहूँगा कि अ, जैसे आपने कहा कि जो आप ध्यान बहुत अच्छी तरीक़े से लगा नहीं पा रहे हो तो अ, क्या आपको कभी ख़ुद महसूस हुआ है कि अ, मेरे इस चीज़ों की वजह से मेरे को ध्यान नहीं लग रहा है या फ़िर द अ, नींद की कमी हो गई या फ़िर आप बोल सकते हो अ, ख़ाना जो होता है वो पौष्टिक ख़ाना आप नहीं ख़ा पाते हो। मतलब आपको ख़ुद क्या लगता है कि आपको किस वजह से ये सारी दिक़्क़तें आज आ रही हैं।
हम्म। अ, देखिए ब नींद और मुझे जो लगता है क्योंकि रात को ना अक्सर मुझे सोने में देर हो जाती है तो अगर आपने नींद की बात की है तो मैं गौर कर पा रही हूँ कि होता क्या है अ, रात को मैं कोशिश करती हूँ कि चलो साढ़े 10 तक सामान मतलब सारा काम समेट के सोने चली जाऊँ। और वो सोने के बाद की ना एक जैसे म शैली-सी बन गई है कि चलो एक बार देख लेते हैं किस-किस के मैसेजेस आए हैं उनको जवाब दे देते हैं। पर वो होता क्या है वो जो मैसेजेस वो जो संदेश होते हैं ना वो पता नहीं कहाँ ले जाते हैं, कभी इंस्टा में जब पहुँच जाती हूँ, कभी फेसबुक में। और फ़िर सच में पता नहीं चलता और 1 घंटे बाद अचानक से याद आता है कि अरे मुझे तो सोना था। फ़िर वाक़ई में बहुत म <tsk> क्या कहना चाहिए बड़ी ग्लानि करते हुए सोती भी हूँ कि अरे यार कैसे मैंने 1 घंटा इसी में बिता दिया और उसके चलते मेरी नींद तो कम हुई है क्योंकि देखिए मुझे सोते-सोते ही अगर, अ, 12 बज जा रहा है और सुबह मुझे हर हाल में साढ़े 5 पौने 6 साढ़े 5 तो उठना ही होता है। तो फ़िर अ, नींद का भी गड़बड़ है अगर मैं कहूँ तो।
जी। जी। हुँ, जी। हुँ। जी। हाँ, नहीं मैं आपकी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ और जैसे कि आपकी बातें सुन के मेरे को लग रहा है कि आपका जो नींद का कमी है वो भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे असर दिखा रहा है। और मेरे को जितना लगता है जैसे कि आपने कहा कि आप ना अ, चीज़ों पे अच्छी तरीके से ध्यान नहीं बँटा पा रहे हो और आपका जो फिज़ीकल आपने जैसे कहा आप योगा भी नहीं कर पाते हो, आपको जो काम का बहुत ज़्यादा तनाव रहता है तो अ, मेरे को जितना लगता है आपको खुद के लिए थोड़ा बहुत समय अपने जो दिनचर्या से निकालना पड़ेगा, जिससे कि आपके खुद के ऊपर आपको काम करने का एक मौका मिल सके, है ना? अ, तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा-सा रात को जैसे आपने कहा साढ़े 10 बजे के आस-पास थोड़ा-सा अ, सो जाना चाहिए। जैसे अगर आप स सुबह अ, जल्दी उठ जाते हो 5 साढ़े 5 बजे के आस-पास फिर आपको 1 आधा घंटा खुद के निकालना चाहिए, 6 बजे तक आप योगा कर सकते हो या फिर आप ध्यान बनाने के लिए आप मेडिटेशन भी थोड़ा ट्राई कर सकते हो। जिससे क्या होता है कि आपके अंदर का जो अ, ध्यान रखने का या फिर एक चीज़ के ऊपर ध्यान बँटाये रखने का एक जो अ, पेशेंस होता है, वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है। तो इससे उसके बाद क्या होगा आप जो भी मुश्किल से मुश्किल काम क्यों ना करो, आप छोटे से छोटा काम क्यों ना करो, लेकिन आपका जो ध्यान होगा वो बनाए रखोगे आप। आप जल्दी से ध्यान नहीं भटकोगे और उसके साथ आपका जो नींद है, वो भी बहुत ही ज़्यादा अ, कहीं न कहीं मायने रखता है। अ, क्योंकि कभी-कभार आपने अगर देखा होगा कि कोई आप ऐसी चीज़ करते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा अ, बोरिंग होता है या फिर उसके अंदर आपको ध्यान ही नहीं रहता, आपको उसके अंदर जो अ, इंटरेस्ट नहीं आता है। तो वो वाली चीज़ें क्या होती है कि आप उधर बहुत ज़्यादा नींद आने लग जाता है, आपको उसके अंदर ना एक ऊर्जा या फिर आप बोल सकते हो उसके अंदर एक इंटरेस्ट नहीं आती है। तो उस वक़्त अगर आपके अ, आपको नींद एक अच्छी ख़ासी नींद आपके शरीर को मिल जाती है तो अ, वो क्या करे शरीर क्या करेगा आप क काम करते वक़्त अ आपको नींद नहीं आने देगा। आप बोलोगे कि यार खुद को इतना ज़्यादा तो मैंने सो लिया है, तो ठीक है यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान लगाने की कोशिश करता है। तो इससे आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। आपको जो ध्यान भटकने की आपकी जो स्थिति है वो अ, कहीं न कहीं धीरे-धीरे करके सही हो सकती है। अ, मैं ये तो नहीं कहना चाहूँगा मेरी सलाह से आपकी जो अ, सडनली आपको ना अच्छे-अच्छे जो चीज़ें आप ध्यान बँटाना एकदम से आ जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं अगर आप ये धीरे-धीरे फॉलो करते जाओगे, तो थोड़ी-थोड़ी देर में जैसे अगर आप आपने 1 महीने तक हर रोज़ योगा किया है, हर रोज़ एक अच्छी ख़ासी पौष्टिक खाना आपने खाया है, फिर अच्छा नींद आपने लिया है, तो आपको धीरे-धीरे जो अ, उसके रिज़ल्ट्स हैं या फिर आप उसका जो अ, आउटकम है वो कहीं न कहीं आपके काम पे दिखेगा ज़रूर।
हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। हुँ, जी। जी। हुँ। जी। जी। हुँ, सच में आपने तो जिस तरीके से और मुझे लगता है बहुत ही सरल उपाय और आपने बताए हैं। और मुझे सच में आज काफ़ी राहत महसूस हो रही है और वापस से मुझे लग रहा है, मैं ऊर्जावान हो रही हूँ अपने काम को पूरा करने के लिए और आपने जो तरीके बताए ना ख़ास तौर पे अपने लिए समय निकालने के मुझे लगता है वाक़ई में मुझे कुछ भी करके ये तो करना ही है। शायद तभी मैं वापस अपने योगा को अपने जीवनशैली में ला पाऊँगी। तो ये जो आपने इतने अच्छे सुझाव बताए हैं मुझे, वाक़ई इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद आपका।
जी। जी, बिल्कुल मेरे को भी आज आपके साथ बात करके काफ़ी अच्छा लगा धन्यवाद।